À, hiện tại thì mình chơi cho vui thôi. Nhưng mà nếu mà trong tương lai mình có cơ hội mình có thể kiếm tiền từ cái, a, việc sáng tạo này thì mình cũng rất là muốn làm. <laughs> Ừm. Ừm.
<laughs> Ô kê. Tức là bạn cũng có đam mê rồi, nhưng mà, kiểu, ấp ủ thôi, chứ còn công việc chính thức nữa, ờ, để mà mình, ờ, tạo thu nhập thì vẫn là một công việc khác, đúng hông? Mình đang suy nghĩ xem là có nên chuyển hay không. Ừm, ừm.
Đúng rồi. Ừm, ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, thật ra là mình vẫn muốn có 2 công việc. Thí dụ mà công việc chính của mình, mình làm trong tuần, xong cuối tuần mình đánh DJ kiếm tiền thêm cũng được. <laughs> Ừm. Ờ.
Ừ, ngầu chứ bộ! Trời ơi! Tự nhiên cái, a, công việc thí dụ mà công việc chính thức của mình mà, kiểu, cái gì đó nó hơi, a, kiểu, sang trọng, rồi, kiểu, chỉnh chu xíu ha. Tối đi đánh DJ cái, trời ơi! Ta nói, quá ngầu luôn! <laughs>
À. Ừ. Công việc của mình nói chung là vô công việc chính nó cũng, ơ, nó cũng làm ở nhà, h hông có đi đâu hết trơn, mới nói chung là mặc đồ ở nhà, a, mặc mặc quần xà lỏn, ngồi ở nhà làm hông à, chứ hông có mặc sang trọng. Ừm, ừm. Ừm.
<laughs> <laughs> Ô kê. Á, vậy thì khi mà bạn nghe nhạc á bạn có quan tâm đến người nghệ sĩ họ chơi cái bản nhạc đó hông? Hay là bạn chỉ, kiểu, bạn thích cái âm nhạc của họ thôi chứ hông mình hổng có quan tâm đến cái người nghệ sĩ đó, họ, kiểu, tài năng như thế nào hay, ừ, A B C D gì đó?
À. Ừm! À, thật ra thì bây giờ cái cách mình nghe nhạc á là thường, à, mình sẽ nghe thứ nhất là giai điệu bài hát nè, hoặc cái thể loại mình yêu thích á. Ô kê, kiểu, mà đánh vibe piano chẳng hạn. Hoặc là biết là ý là mình hích ít khi nghe ca sĩ hát lắm. Tại vì cái lời bài hát bây giờ á, tại vì mình cũng có tuổi rồi, nên là cái lời bài hát mình để ý á. Tại vì có thể là lời bài hát là trải nghiệm của họ nhưng mà không phải là trải nghiệm của mình mình hổng có hiểu được. Thì thường á thì mình chỉ ngheơ nhạc thôi, còn lời bài hát á thì, à, mình hông quan tâm lắm. Hoặc là bây giơ đúng rồi, âm nhạc.
Ờ. Là bạn thích âm nhạc hơn là lợ lời của bài hát. Ờ! Mình hiểu.
Đúng, đúng rồi. Còn cái người nghệ sĩ sáng tác ra thì mình cũng hổng có quan tâm họ như thế nào cho lắm. <laughs> Tại vì mình để mình để ý mà để ý tới cái nhạc mình nghe hông à. Nên là là bây giờ mình cũng hay tìm mấy cái bài mà, kiểu như, Disney đó, kiểu mà nhạc phim hoạt hình á, kiểu như, tại vì bây giờ đúng rồi, lời bài hát rất là sạch sẽ. Nó hông có, kiểu, như bây giờ nhiều chất kích thích quá.. <laughs> Ừm. Ừm.
<laughs> Ừm. À, tức là Ừm. Ờ, mình hiểu! Tức là bạn rất là cân nhắc về những cái ngôn từ mà họ sử dụng, nên là thôi thay vì là mình nghe một cái ngôn từ mà mình hổng thích thì mình chọn mình nghe cái âm nhạc thuần túy thôi, đúng hông? Nó chỉ là giai điệu thôi. Ừm. Ưm hứm, khi mà bạn nghe một cái bản nhạc hay, mà bạn, kiểu, wow, bạn, kiểu, thích lắm á, thì bạn có hay, kiểu, chia sẻ với mọi người hông?
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. <laughs> Ừm. Ừm. Có chứ. Tại vì mình cũng hay, kiểu, như thí dụ mà mấy bài mới bây giờ, thí dụ mà một bài mà có lời bài hát trong đó, có khi là có vocal ca sĩ hát á, thì mình thường tách vocal ra, có nghĩa là chỉ tách cái nhạc ra thôi, lấy cái melody đó là mình sẽ phối lợi xong cái mình đưa hay đưa cho bạn mình nghe lắm. Thí dụ, à, "Ê, nghe thử cái cô này được, ê, cái này có nghe được chưa? Nghe được đi, ờ, đem đi ra bar đánh kiếm tiền được chưa?" Kiểu vậy. Ờ. Ừm.
Ờ. <laughs> Ờ, tức là bạn chia sẻ cái, ơ, bản mà sau khi bạn là người, ờ, tái chế nó rồi. Tơ tức là, ừm, kiểu, điều phối lại rồi chứ hông phải là cái bản gốc, đúng hông? Mà bạn thích chia sẻ cái tác phẩm của bản thân mình cho bạn bè hơn là cái tác phẩm gốc của cái người nghệ sĩ kia.
Ừm, ừm, ừm. Đúng rồi. Đúng rồi.

Có chứ. Thì lúc trước giờ thì mình hay nghe là Hip-hop nhiều nè, Old School Hip-hop, mấy Hip-hop mà cũ, mà dạng tầm kiểu năm hai mấy năm 2000 á, hoặc là những cái thể loại mà R&B, mấy mấy nghệ sĩ đen hát á, thì nó rất là hay. Cái thỉnh thoảng, cái lâu lâu, cái mình lúc trước á, mình đâu có chưa bao giờ mình nghĩ là mình sẽ nghe nhạc Latin đó. Rồi xong cái mình nhớ lúc trước là mình có đi, a, đi club với bạn mình, vô một cái quán Latin. Rồi xong cái tại vì quán Latin, nhạc Latin mà, nhạc Latin nhảy rất là máu, <laughs> ý là nghe một cái là nghe là thấy là thấy nó hiện hiện lên là trước mặt mình là một chàng trai, hoặc là một cô gái Latin rất là bốc lửa rồi. Ừm, <laughs> ừm. Ừm.
À! <laughs> Trời, dễ thương quá vậy! <laughs> Thấy là thấy hào hứng mà muốn nhảy liền, đúng hông? À, vậy thì nó ừm, một cái phong cách nhạc mới nhưng mà vô tình nó lại hợp gu với bạn, và bạn biết được rất là nhanh, đúng hông?
Đúng rồi, kiểu vậy. Ừm. Đúng rồi. Thì, ờ, dạo này, gần đây mình cũng hay thử, a, phối mấy bài mix, mấy bài, ờm, Latin với mấy bài Hip-hop năm 2000, nó cũng hay á. Cái kiểu giai điệu nhịp vậy đó: ticka ticka ticka ticka tick tick tick, kiểu như vậy đó, ừ. <laughs> Ờ, cái cái, kiểu như nhạc nó nhanh. Ưm, ưm.
Ờ, thú vị quá vậy! Bạn là người chơi chơi nhạc hả? Bạn bạn phối nhạc, ờ, bằng nhạc cụ hả, hay như thế nào? Mình ờ, có thể nói rõ hơn cho mình hiểu được hông?
À, thí dụ bình thường là mùa mình có một cái công việc tự do đó, thì, ờ, mình cũng hay cũng khá linh lộng về thời gian. Nói chung là thời gian rảnh á, thì mình sẽ học DJ nè, hoặc là học nhạc. Thì mình cũng hay là phối bài này với bài kia, hoặc là chơi bài này trên nền nhạc của bài khác chẳng hạn. Ý là nó cùng tâng cùng tông với nhau á, hoặc là chênh lệch một vài tông thôi, ừ, kiểu vậy vậy. <laughs> Ừm, ừm.
Trời ơi, hay quá vậy! Tức là bạn bạn chơi với lại cái dàn mà DJ, đúng hông? Rồi mix nhạc, rồi ồ, wow! Tuyệt vời quá ha! Vậy là bạn có thể đánh đĩa được hả? Bạn có thể, kiểu, chơi như trong mấy cái bar hả?
Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. <laughs> Ừm.

Có chứ, thì, à, giống như là mình đang thử nghiệm cái sản phẩm của mình vậy đó, thí dụ mà sau để coi là, tại vì bạn bè mình cũng hay đi club này nọ, đi chơi cũng quẩy, quẩy, thì mình đi coi bạn bè mình thích hay không? Thí dụ mà có ý kiến gì, thêm cái này, bỏ chỗ kia chẳng hạn thì mình cũng có cái cách để góp ý, để mình có thể chỉnh sửa sản phẩm của mình và sau này mình có thể đưa vô cái set nhạc của mình để mình đi đánh chẳng hạn, ừ, nó cũng có lợi cho mình, ừ, ừ, ừm.
Trời ơi, dễ thương ha! Hay quá, tức là bạn đang giống như, kiểu, à, à, nghiên cứu thị trường, à, khảo sát, a, nhu cầu khán giả <laughs> để mình mang về ờ, mình vang về mình cải tiến cái sản phẩm. Ô, mình nghe bạn nói giống như là bạn rất là đam mê trong cái chuyện này luôn á, hông có nghĩ là nó chỉ là một cái sở thích á, nhất thời á, <laughs> có phải hông, một đam mê tiềm ẩn nào đó? <chuckles>
Đúng rồi. <laughs> Đúng rồi,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 ừm, ừm. À! Ừm, thì đối <laughs> a, đối với mình á, cái này nó cũng, ơ, không phải là đam quá là quá quá đam mê đâu, tại vì mình cảm thấy là cái thời gian mình dành cho nó vẫn chưa có nhiều thì mình chỉ đang, gọi là, sở thích thôi, thì còn sau này thì mình hông có biết là mình có theo nghề luôn hay không? Nếu mà nếu mà theo nghề mà cái thu nhập của mình mà nó cao hơn lương hiện tại á, nhiều luôn á, thì mình có thể là mình mình sẽ theo cái nghề này. <laughs> Ừm, ừm, ừm, ừm.
Ừm. Ừm. Ờ, mình hiểu, <laughs> nhưng mà rõ ràng là cái cái cái cách khám phá nhạc của bạn rất là thú vị luôn á, mà chưa bao giờ mình nghe ai đó chia sẻ, cái kiểu, như dậy á. Tức là họ nghe nhạc chỉ là nghe nhạc thôi, chứ không có nghĩ là "Tôi sẽ là một phần của tác phẩm đó, tôi sẽ, ừm, làm cho nó hay hơn", hoặc là "Tui sẽ mang cái linh hồn đó để truyền tải lại cho người khác á." Thì nó rất là thú vị. <laughs>
Ừm, ừm, ừm. <laughs> À. Ừm. À, à, đúng rồi, tại vì mình cũng hay, kiểu như, cũng hay soi á, kiểu như mình, thí dụ mà thấy nhạc mới về, đúng hông, mình sẽ bỏ vô phần mềm, sau khi mình tách ra phần này ra, phần kia ra để mình coi người ta làm sao, để thiếu xíu xíu nữa mình học theo mình làm theo. <laughs> Ờ, ừm. Ừm.
<laughs> Trời, cái đó còn thú vị dữ nữa, tức là bạn sẽ tắt, ưm, như nào ta?
Ờ, ờ.